Alors, est-ce que selon toi, les super-héros devraient avoir des ennemis jurés ou des adversaires changeants?
Heu, j s je pense que c'est bien quand ça change, parce que sinon, c'est ça peut être super répétitif. C'est comme si, heu, à chaque épisode, enfin, comme je dis épisode par film, hein, ou autre, chaque, heu, à chaque épisode, en fait, heu, le même méchant apparaît
Dans le sens Ouais. Ouais. La même guéguerre, quoi.
<chuckles> comme si ça suffisait jamais et que peu importe ce que le héros fait, même s'il arrive à s'en débarrasser, il revient, heu, c'est c'est c'est un peu redondant, je trouve, à moins que ça apporte quelque chose au scénario, mais pour moi, heu, pas trop, quoi. Donc, je trouve que c'est bien que ça change. Puis, c'est un peu comme dans dans la vraie vie, tu as tu as pas tu as pas forcément affaire aux mêmes personnes en fonction de l'environnement, tu vois? Hem, ouais, tu en penses quoi toi?
Ça va rien changer. Ouais. OK. Ouais.

Exactement parce que souvent les héros ils sont là pourquoi? Ils sont là pour éradiquer «les méchants» entre guillemets. Et si ce méchant il perdure et que et que voilà il y a il est toujours là, c'est que le héros il travaille en vain.
<coughs> <clears throat> Mmh mh. Ouais et ça perd en crédibilité, parce qu'on se dit: «OK, heu, c'est vrai que la 1re fois, il a réussi, mais au final, heu, il il s'en sort jamais, puisqu'il revient quand même». Ça tu sais, ç ça me fait penser à ça me fait penser à Chipeur le renard dans Dora l'explora dans Dora l'exploratrice. Non mais c'est ça! <laughs>
Exactement. <laughs> Ouais. Non mais lui il est immortel. <chuckles>
OK, heu heu l la c'est ça, des fois elle s'en débarrasse. L la plupart du temps. Mais il revient tout le temps, heu. C'est bon quoi, on a compris! <laughs>
Il revient toujours chiper. <chuckles>
Ouais, ou moi, j'ai vraiment cette image.
Ouais mais du coup, heu, c'est très redondant. Oui si s si on prend l'exemple de ça alors ça c'est hyper dans le sens où heu bah dans elle, elle essaie toujours de s'en débarrasser. Mais Chipeur, petit sournois qu'il est, <chuckles> il rejoint tout le temps.
Mais oui. Oh mince! <laughs> Chipeur, arrête de chiper! <laughs>
Chipeur arrête de chiper! Est-ce que vous voyez Chipeur?
Aide-moi à <chuckles> Montre-moi où est Chipeur. <laughs>
<laughs> Il est sous ton nez Chipeur! Bah, des fois c'est vraiment ça, il est vraiment sous son nez et heu, bah, elle le voit pas. Mais bon, c'est Dora, faut pas chercher à comprendre.
Oh. <laughs> Mais oui c'est <laughs> <chuckles> C'est Dora.
Par contre est-ce que tu as vu le live action? De Dora.
Et pourtant ils sont 2, hein, avec Babouche. Le quoi?
Le live action? de Dora.
Heu, non. C'est quoi?